อ๋อ ก็คือต้องแบบดูก่อนนอน แล้วถึงแบบว่า อ้าว แล้วอย่างงี้แบบว่า ดูหน้าสามีแทนไม่ได้เหรอคะ? ดูแบบว่า ร ก่อนนอน <chuckles> อ๋อ
ด ไม่ได้ ไม่เหมือนกันค่ะ โอ๊ย! มันคนละเรื่อง คนละอย่าง
อ๋อ โอเคค่ะ <chuckles> อ๋อ
เฮ้ย ได้ ไม่ได้ ๆ อันนี้ไม่ได้ คนละเรื่องเลย โอ้โฮ ขนาดสามีเขา ตอนที่เขาติด BNK ใหม่ ๆ เนาะ เขา โอ้โฮ ไหน แบบไป ไป ไปซื้อบัตรจับมือ ไปดูคอนเสิร์ต ไป อา ไปอะไรต่ออะไร เรายังไม่ว่าเขาเลยเนาะ
ค่ะ <chuckles> อุ๊ย! จริงเหรอคะ? โอ้ แสดงว่าแบบชอบ ชอบจริง ๆ อะไรอย่างงี้ ทางคุณแบบว่าไป ไปดู ไปดูแบบซื้อบัตรจับมือบ้างไหมคะกับ เออ ศิลปินคนเนี้ย หรือว่ายัง ยังไม่พร้อม? อ้อ
อืม ใช่ ยัง ๆ คือ คืออย่างงี้ค่ะ คือว่า คือเราเพิ่งจะมาได้รู้จักเขาไม่กี่เดือน พอเรา ก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักเขามาก่อนเลยค่ะ แล้ว ค เอ่อ พอเรามารู้จักเขาอะค่ะ เขาก็ยังไม่มาเมืองไทยเนาะ เขายัง ยังไม่ ไม่ ไม่มาเปิดแฟนมีต หรือว่าแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยอะค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีโอกาสค่ะ แต่ว่าล่าสุด เขาก็มีจัดแฟนมีตที่ ที่ ที่เกาหลีอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ เออ แต่นั่นมันก็เกาหลีเนาะ เราก็ อะ ไม่ ไม่สะดวกไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม นั่นแหละค่ะ
อ๋อ อืม อ๋อ คือจัดที่เกาหลีเลยใช่ไหมคะ? คือประเทศเกาหลีใช่ไหม? อ๋อ
อา อันนั้น อันนั้นแฟน แฟนมีตอะค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีเนาะ เขาก็จัดที่ ที่เกาหลีก่อนน่ะ แต่ว่าบางทีเขาก็ไปที่ประเทศอื่นเหมือนกัน แต่ แต่ช่วงเนี้ยตั้งแต่เรารู้จักเขา เรายังไม่ เอ่อ เขายังไม่จัดแฟนมีตเลยอะค่ะ หรือว่าคอนเสิร์ตยังไม่ได้จัดเลย อืม นั่นแหละค่ะ อันนี้ก็เป็น เป็นอย่างที่ 2 ที่เราจะต้องทำก่อนนอนทุกคืน อืม
ค่ะ อืม อ๋อ โอ้ เสียดายเนาะ อืม อา อย่างที่ 2 แล้วมี มี 3 ต่อไหมคะ?
มี มี ๆ <giggles>
มี อย่าง แล้วถ้าเปิดอย่างที่ 2 นี่มันกินเวลาไปเท่าไรอะคะ? <chuckles>
<laughs> เอ่อ ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแบบว่าอาจจะดูแบบทุกแพลตฟอร์มเลยนะ ไม่ว่าจะเป็น Twitter IG TikTok เฟซบุ๊ก หรือว่า เอ่อ อะไรนะ ยูทูบ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็สลับ ๆ กันไป คือดูทุกแพลตฟอร์ม ติดตามทุก แพลตฟอร์ม
อ๋อ อา